Mh-mh.
Ehm, 2 che non lo sono, quindi proprio, mhmm, anche proprio il tempo che si passa insieme, è ovvio che, ehm, a lungo andare dopo un po' si inizia a ca a a capirsi e a a manifestare ciò che si è realmente come dici tu.
Sì, sì, sì. Mh-mh. Sì. Sì, sì, assolutamente. Sì, sì, assolutamente. Però, ecco, per me forse non lo so, magari è una visione un po' catastrofica, dark, no non lo so, un po' tossica, non lo non lo so. Però, per me se appunto c'è un una una persona che ti tocca quelle ferite è top, perché sennò se non ti vengono toccate magari neanche ti ricordi che ce l'hai, neanche ti ricordi che c'hai quel quel trauma oppure
Okay. <chuckles> E dici tipo: "Non le a non le affronti mai, le tieni lì a poste ma"
Eh, sì, perché se non certo se non te vengono toccate, non per esempio, io nella nella mia attuale con tante discussioni e tante appunto confronti eccetera, mi sono state toccate corde che io sapevo che sì che che s che che che stavano lì, lo sapevo benissimo. Esatto. Però, poi ci sta questa tendenza al voler ignorare, mettere un attimo, capito, mandare giù, dici: "Vabbè, so che c'ho sta ferita, però vabbè dai, magari vabbè lascio scorre, lascio anda" La si ignora perché è più facile, perché sennò fa male andarla a a vedere, analizzare e guarirla eccetera. Invece qua, mi sono state toccate proprio con la forza, quindi è come se Dio chiunque fosse mi ha messo davanti: "Tu queste cose le devi guarire. Stop! Basta! Non puoi più ignorare, lo devi fare." Sì. Quindi diciamo che eh, sì. <clears throat>
Ti avrebbero fatto male diciamo, eh. Mh-mh. Sì. Okay. Devi affrontarle, eh. Ehm, così così è bene. Sì, sì, sì.
Eh, sì. Perché alla fine è la percezione che crea la realtà, no?
ti sento ti sento molto mhmm, ti sento molto in nel certo senso passionale nel parlare di queste cose, mi fa piacere perché vuol dire che hai trovato la persona con cui po mi sembra di aver capito, tu possa andare a risolvere alcune delle tue dei tuoi problemi, diciamo.
Mh. Mh. Eh? Eh, sì, infatti, infatti. Che poi diciamo, ecco, ehm, è è così solitamen sì, è è così. Che poi
Ah, no. Mi fa piacere di sentire questa voce intensa, di questa convinzione, perché vuol dire che la stai vivendo effettivamente quindi <chuckles>
Eh, sì. Eh, eh, sì, mamma mia, e che poi, ecco, poi dipende perché magari alcuni fanno fuoco e fiamme per rimanere insieme, invece io ho questa accettazione che dico: "Anche se non rimaniamo insieme mi va bene così, perché tu sei cresciuto col tuo, io col mio. Ci siamo aiutati a vicenda, dovevamo incontrarci a quanto pare per fare questa esperienza, se non se non ce la facciamo tante care cose, è stato bello, capitolo importantissimo e nonostante tutto il caos mi è piaciuto perché diciamo che sono entrata dentro questo tunnel come bruco, sono uscita come farfalla, grazie a te, grazie a tante cose, grazie anche a me stessa e quindi" no, "Ci ci rivedremo nella prossima vita, chi lo sa."
No, ma è Sì, sì, sì, sì. Okay. No, arrivederci, esa no, comunque vi visto che hai hai citato diciamo quelle coppie che stanno, mhmm, diciamo insieme un po' per comodità, stanno insieme per quasi costrizione perché per 1000 vari motivi non non vogliono stare da soli, l'abitudine quel che è.
Eh, certo. Mamma mia. Eh, sì, quest'anno.

Mi capita a volte di proprio farmi una sorta di esame di coscienza, proprio durante la conversazione, durante la discussione
Uhm. Sì. Esatto, sì sì.
proprio mi succede quindi
Sì, sì. A volte, sì, infatti, per me, le le c le cose sono proprio state sempre queste, più o meno, no, perché comunque io sono una persona che se magari parte e ti fa una domanda. Magari, ecco, anche col ragazzo mio che parto, gli faccio una domanda, dico: “Senti, ma questa cosa, che cosa è successo?”. Oppure: “Questa cosa, che cosa hai fatto?”. Io già parto che la che già so la verità, perché sennò non non chiedo. Non chiedo, perché sennò
Eh. <chuckles> Okay. Ma guarda è una cosa adesso non voglio farne una differenza di genere, ma è una cosa molto da femmine, il sapere già la verità e andare a chiedere per vedere se si è sinceri.
Eh è l'isti l'intuizione. Eh certo, perché appunto, perché noi siamo molto più emotive, no, quindi, siamo, mo cioè, l riusciamo a captare l'energia, le le le emozioni, le cose, no, e invece, purtroppo, i maschietti anche hanno questa capacità, però è qualcosa che devono sviluppare, è un muscolo che loro devono allenare, mentre noi già ce l'abbiamo molto allenato, no, ehm, e niente, ho perso quello che stavo per dire.
Esatto, esa Mh, mh, mh, mh. Sì. No, no. Tranquilla non mi sento offeso, non mi sento criticato, no, no, tranquilla, tranquilla. <chuckles>
Uhm Vabbè, vabbè, sì, vabbè, ma perché, purtroppo purtroppo, è così, come, per esempio, i maschietti sono molto più bravi a fare le cose manuali, mentre, invece, femminucce ci mettono un po' di più per imparare qualcosa di manuale, no, quindi, ci sta, siamo belli anche per questo, no, perché ha la sua cosa, infatti, cosa stupenda, cosa che io, comunque, approvo tanto, come sono tanti che adesso: “No, dobbiamo uguali”. Ma quali cosa? Siamo belli, appunto, perché siamo diversi, abbiamo delle doti diverse. Quindi, teoricamente, anziché a quanto pare, anziché completarci a vicenda con con le doti che abbiamo uniche, no, ci sta questa cosa, però, vabbè. E, a volte, magari quando, appunto, mi ritrovo a discutere con lui io magari parlando con lui, è come se parlassi con me, perché, magari, mi dico: “Ah, ma questa cosa, magari, anch'io l'ho fatta. Oppure, questo comportamento, anch'io l'ho avuto in passato. Anch'io, anch'io, questo, quest'altro”. Che, magari, infatti, poi, mi ritrovo sempre con quella cosa: "Ah!". Quindi, penso che, in ogni discussione, se una persona si mantenga abbastanza aperta mentalmente, riesca anche a scoprire qualcosa di se stesso.
No, no, er stavo stavo scherzando dai, era roba Esatto, esa ognuno, ha la sua esatto ha la sua Esatto. Mh-mh. Ah, okay, ho capito. Uhm. Okay. Certo, certo.
Se uno mantiene quell'oggettività, appunto, e quel riuscire ad essere distaccato.
Assolutamente. E e aspetta, e, allo stesso tempo, potresti scoprire, magari, qualcosa dell'altra persona che può, a sua volta, piacerti o non piacerti proprio, anche a livello caratteriale
Eh già, eh già, eh già, an anche anche questo.
che a me, mi è capitato, comunque, di parlare con qualcuno e, mentre parla, magari, gli escono quelle 2, 3 affermazioni.

Vorrei partire dal presupposto che io quando mi ritrovo a discutere con delle persone che, oltretutto, uhm, se sto discutendo con qualcuno, sto discutendo con una persona a cui tengo perché se devo discutere con qualcuno di cui non me ne frega niente, indifferenza totale.
Eh. Sì, eh certo. Sì, ah forse neanche ne neanche neanche ti suscita appunto, neanche ti suscita né rabbia né niente perché ciao proprio, sì, sì.
Esatto, esat tu metti che u uno mi taglia la strada, bah, non mi interessa, non v vai avanti, non ho tempo da perdere.
Ma sì, infatti sì sì. Assolutamente concordo, sì, sì.
Partiamo da quel presupposto
Mh-mh.
e, mhmm, diciamo che io mi considero una persona abbastanza mhmm, realistica, oggettiva, mi cioè mi riesco a rendere conto quando magari ho sbagliato e quando magari devo cambiare o diciamo il mio punto di vista, no?
Okay sì. Sì. Sì, sì. Mh, sì, sì, sì.
Quindi mi potrebbe oddio scusami, mi potrebbe capitare spesso che, mhmm, ehm
<chuckles>
magari sto discutendo, vado a esempio, con la mia ragazza, mi fa notare che mhmm, il mio comportamento, oppure ho detto spesso capita che ho detto qualcosa magari fuori luogo, se sono fuori con amici o in gruppo
Mh-mh. Sì. Sì, sì succede. Sì, sì. Mh-mh.
non me rendo conto. Ma di aver scoperto, in un certo senso, qualcosa di di di eclatante, ora come ora non è che mi venga troppo in mente, ma
Mh-mh. Mh-mh. Ah forse, mhmm, si può si si può anche parlare magari di una scoperta di sé, quindi non necessariamente dell'altra persona, quindi magari se io dovessi Eh. Mh-mh. Sì.
Eh, infatti, eh, guarda sotto più sotto più quell'aspetto sì, sì, sì, sotto quell'aspetto già un po' di più, perché, mhmm